É diferente, é diferente. A Polaroid a Polaroid a gente usava antes, por exemplo, numa sessão de de fotos de de um um um modelo, né. Vamos fazer fotos pra uma revista. Então, no estúdio, a gente pegava a Polaroid e fazia a foto com essa Polaroid pra ver a luz, pra ver se estava tudo ok, pra daí começar a fotografar com isso na época do filme, né. Pra começar, a fotografar era usava pro teste. A Polaroid no é divertidíssima, né. Você clica e pá, a foto sai ali. E o povo usa muito. Já o que t voltou respondendo a tua pergunta, né. O que voltou é o analógico mesmo. O pessoal está fazendo fotos com filmes. É muito bacana ver isso, porque, eh, voltou a mágica. Aquela magia que eu te falei do princípio. Voltou.
Tá. Aham. Hum. <laughs> Pois. Hum. Claro. <laughs> Pra ter que manusear todos os materiais, né, e tudo isso.
Não. E a surpresa é não, e a surpresa mesmo porque você, com um filme, você tira a foto. E você não sabe o que vai sair. Por mais que você mede ali tudo direitinho, tudo v a sur ainda vai ser aquela surpresa. Você f espera. Você tem que mandar revelar. Você espera. Você fica ansioso, por exemplo. É muito legal isso. S
Igual você falou os químicos. Uhum. Uhum. <laughs> Tem todo um processo, né. O feedback demora muito. Eu te entendo sim.

Boa pergunta, sabe, porque realmente pode ser um ciclo, eh, eu acho que é mais para a nostalgia mesmo. É, porque tem essa essa essa mágica, essa magia, que eu te falei. Então, porque o digital hoje, pensa, o digital é muito mais econômico, muito mais rápido. Então, ah, eh, uma empresa, eh, seja já uma revista, um jornal, ou um casa até um casamento mesmo, o povo, hã, a pessoa já quer pra ontem, já não existe aquela coisa, assim, de esperar. Então imagina o filme, você tem que é, o filme você tem que revelar, você tem tem todo um processo atrás. Então realmente, ficou para os amantes, né, os amantes da moda é, <laughs> da moda antiga. Os românticos, boa, isso é.
Hum. Entendi, entendi. Uhum. Justo, justo. Uhum. Aham. É verdade. Pois, pois, para os <laughs> Para os românticos. <laughs> Está vendo. Olha, e e quanto tempo demora pra pra f todo esse processo, desde tirar a foto até ter ela na sua mão, quando a gente está falando, assim, do do método tradicional, se é que eu posso chamar isso dessa forma.
Olha, já tenho essas empresas estão mais rápidas, né, eu deixo o filme hoje e mais ou menos em 1 semana, eu já tenho o material na mão, digitalizado e tudo, pra você ter uma ideia, eles já também entregam digital. Esse esse analógico também tem a versão digital.
Aham. Entendi. É, mas mas eu agora entendi bem o que você comentou, né, um casamento, por exemplo, o pessoal não vai esperar uma <laughs> uma semana. Pois, curioso. Olha, e deix aham, sim. Não, eu só só ia te perguntar agora trazendo para uma outra parte, assim, do da da conversa também, com relação a viagens, quando você viaja, você já escolheu um lugar só por causa das fotos que você ia tirar nesse lugar? Ou não acontece?
<chuckles> Não, aqui quer sim. Não. <laughs> não, não. <chuckles> Não.
Ok, ok. <laughs> Não é nesse nível também, né. <laughs>
Eu desfruto também do estar ali, e é quando a a fotografia surge na minha cabeça, é impressionante isso. Uhum, sim.
É espontâneo, então.